Eee, mesela kumpir hiç değil. <chuckles> Aaa, yani...
Kumpir hiç değil, onu böyle birazcık karmaşık mı buluyorsun?
Yo, yani hiç değil derken hani böyle, hani, asla yemem yerinden hiç değil, değil ama yani bi bilmem. Yani evet, yani kumpir, ne bileyim ,en son ne zaman yedim acaba 10 sene önce mi, bilmiyorum. Eee, a böyle içine çok fazla şey kattıkları için galiba, eee, çok hoşuma gitmiyor, böyle çok yoğun bir şey gibi geliyor. Emm, biraz daha böyle şey lezzetler hani, ımm, nasıl diyeyim, daha sade lezzetler ama mesela kokoreç severim ama çok sık yiyemem. Çok sık yemem yani ve çok Ya böyle severim de hani çok iyisini yemek lazım onun için iyi bir yer Evet, biraz biraz seçiciyim. Eee, midye dolma severim. Midye tava bazen böyle çok yağ çekiyor, onun için biraz mesafeliyim. Hadi biraz daha İzmir'e doğru gidelim. Söğüş. <chuckles> O, evet söğüş güzel bir şeydir, iyi bir yerde yiyorsan söğüş çok güzeldir hakikaten.
Aramazsın olmasa. Hımm. Evet, olabilir. Kokoreç seversin. Sebebi ne peki? Ha, seçicisin o konuda, anladım. Muhtemelen. Söğüş? Güzel olmalı gerçekten.
Evet, yani bütün, işte, sakatat yiyen bir insansan sakatatları soğuk olarak yani haşlama usulü pişirdikten sonra, eee, birden fazla sakatatı böyle ince ince doğrayarak çeşitli, hani, sakatatları, eee, bol taze yeşillik ve bolca baharatla yani şey kimyon falan gibi. Ami ev evet yani üzgünüm ama veganlarla bu konular pek konuşulamıyor. <chuckles> Evet, dolayısıyla, ııı, böyle, eee, aklıma gelenler.
Hı hı. Ha. Bunu duyan veganlar üzülecek. <chuckles> <chuckles> Arasında mesela ilk m yani bazılarında seçici olduğunu söyledin ya, ya nerede denk gelirse gelsin ona bir şans verecek kadar seviyorum dediğin hangisi? Sokak lezzetleri arasından. Bunları sadece ana yemek ya da akşam yemeği tarzında olanlar gibi düşünme. Küçük bir tatlı, bir atıştırmalık da olabilirler.
Hı hı.

Iıı, çok iyi, yani, yanlış kişiye soru çünkü yemek yemekle de, eee, hazırlamakla da hepsiyle aram çok iyi.
Yanlış mı? Çok güzel o zaman doğru yere dükkân açtık. Niye yanlış kişiye sormuş olalım?
Evet. Yok, hayır, ya böyle, hani, eee, kaprisli bir yerden yaklaşıp böyle, ımm, seçiciyimdir falan diyenlerden olmak isterdim ama değilim, yani, hiç öyle bir şeyim yok yani, gibi.
Ha. Valla, her bulduğumu gömüyorum diyorsun, değil mi? Heh, peki o zaman tamam. E, peki, yapma tarafında mısın daha çok yoksa yeme tarafında mısın sen?
Evet. Ya, aslında daha çok yapma tarafındayım, yeme yemeğe de hiçbir, hani, şeyim yok, ııı, mesafem yok, ııı, yemeği de çok severim ama, eee, sanki şey gibi hissediyorum, ımm, böyle, yapıp paylaşmayı daha çok seviyorum. Yani, beni oz o daha çok mutlu ediyor paylaştığımda.
Tamam. Ha. Güzel. Yani, insanların yemeklerine verdiği tepkiler ya da emeğine verdiği güzel tepkiler, seni daha fazla motive ediyor öyle mi?
Etmez mi, tabii ediyor, şöyle bir, "A, ellerine sağlık, ne güzel" olmuş." falan dendiğinde, tabii çok hoşuma gidiyor.
Yani. O orada böyle tatlı bir kibir geliyor mu, mesela sana?
Kibir yok, kibir sevmem, ı ıh. <giggles> Yok, kibir sevmem.
Demezsin. Peki. E Ne geliyor peki o zaman?
Eee, yani, böyle, bana kalırsa, hani, yemeği, yemek paylaşmak, yani, yaptığın bir yemeği birisine yedirmek şifalı da bir şey. Yani, hem duygusal olarak şifalı çünkü birisini, ııı, hani, birisiyle kendi emeğini paylaşıyorsun, gıdanı paylaşıyorsun, sonra, böyle, doyurmak, yani, belki hakikaten aç.
Tamam. Evet. E, tabii. Özellikle evinde misafir ediyorsan onu, evini de paylaşıyorsun, evini gösteriyorsun.
Hımm.